Je voudrais te parler, heu, d'un problème récurrent, en fait, qui arrive avec, heu, avec ma famille notamment. Heu, ça peut arriver aussi avec mes amis mais, en fait, heu, je le prends moins à c cœur, parce qu'en fait je i même s'il y a une forte connexion émotionnelle, je sais que que voilà, en fait, ils ont quand même, heu, peut-être plus de recul paradoxalement, heu, quand ils me com quand quand ils me disent des choses que je considère déplacées, heu. En gros je vais t'établir le contexte mais, voilà, c'est surtout au niveau familial, en fait, que que c'est c'est fatigant. C'est que, moi, je vis avec des difficultés de santé, heu, assez lourdes et mmh, si tu veux, j'ai eu plusieurs fois, heu, ces dernières années, heu, et notamment de ma mère mais pas seulement, en fait, des conseils, heu, que je sollicitais pas du tout, qui parfois se sont révélés être vraiment déplacés ou complètement hors contexte. Hem, et heu, ben, à la longue, en fait, j'ai beau essayer de me justifier, de m'expliquer, heu, ben, le truc, c'est que c'est systématiquement mal pris quand je b c c'est pas à chaque fois que j'ai je leur ai dit: «Bon, heu, tu es pas docteur», mais, si tu veux, en gros, je suis suivi par des gens quand même très, bah, des professionnels vraiment de haut niveau
D'accord. OK. Mmh. D'accord.
à qui je fais vraiment confiance, heu, qui connaissent bien ma situation, qui ont bien vu l'évolution aussi. Et heu, vraiment, heu, des ça a été très dur, hein, au début, justement, de refaire confiance au milieu médical par rapport à à des expériences passées, heu, heu, pas agréables. Mais voilà, depuis 10 ans, heu, vraiment j'ai repris un un suivi, et en libéral, et en même temps, heu, dans une, heu, dans une URC, avec des gens vraiment, heu heu, bah, très compétents, très à l'écoute, qui m'ont qui ont essayé de me do enfin, sur toutes ces années, qui m'ont vraiment donné des pistes et, en fait, je me sentais vraiment compris. Et en fait, bah, du côté de la famille, ils ont pas ils ont pas fait, heu même s'ils m'ont vu grandir, en fait, ils ont pas le quart des connaissances que ces personnes-là ont. Et je peux pas leur en vouloir, hein, heu, ils sont pas docteurs, voilà. Mais, heu, du coup, je reçois quand même, heu c'est ça arrive fréquemment, des conseils qui sont complètement, heu, j'ai envie de dire, à côté de la plaque. Et quand je j'ai le malheur, en fait, de le signifier, même sur un ton, heu, on va dire bienveillant, en expliquant que c'est pas une attaque directe, mais qu'en fait, bah je suis quand même suivi par des gens qui savent ce qu'ils font, là, en fait, ça part en conflit parce que, heu, je veux pas écouter ce qu'on me dit! Mais c'est c'est grotesque puisque les conseils en question, ils sont inapplicables en ma situation et, en fait, cette situation se répète et continue et vraiment, j'ai plus l'énergie, heu, heu, de de, ben, en fait, de répondre à ça et d'avoir systématiquement à me justifier, heu, comme je te dis, sur heu, voilà, des c c non seulement ça peut être blessant, mais c'est qu'en plus derrière je peux avoir le reproche de que je veux pas écouter ce qu'on me dit. Donc, heu, bah, voilà, déjà, heu, je j'avais besoin d'en parler parce que c'est un peu lourd, heu, en plus de ce que je vis. Et puis, bah, si tu as toi, des conseils, heu, à me prodiguer, ce sera avec plaisir, heu, je je t'écoute.
Mmh. D'accord. Ça coince. Mmh. Mmh. Bien sûr. Mmh. Mmh. D'accord. Bah, bien sûr, alors je comprends déjà à quel point ça doit être, heu, difficile et frustrant pour toi, parce qu'effectivement si tu es suivi, si tu as une équipe, heu, médicale qui est présente pour toi, qui sont les mieux placées pour te pour te guider, heu, et te et te conseiller, parce que c'est très important de de de d'être suivi comme tu l'es. Et c'est et c'est déjà super, je comprends à quel point ça doit être agaçant, heu, au bas mot et à quel point ça doit te te peser, heu, dès que dès que tu vois ces personnes. Heu, c'est c'est ta maman, c'est ça? Enfin, c'est ta mère qui qui qui a des difficultés à à ne pas respecter c ce que j ce que j'entends, tes limites
Mmh mh. Oui, alors c'est surtout elle, heu, bah, parce que ç hem, évidemment, je suis très en contact avec elle mais même, heu, on va dire, heu, mon oncle et ma tante. C'est en fait, heu, même s bon, c'est moins fréquent parce que je les vois moins. Mais, heu, ils peuvent pas s'empêcher de donner leur avis sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Je le sais qu'ils ne mai je enfin dont, je le sais, ils ne connaissent pas mon vécu ni mon quotidien et heu, eux aussi, ont du mal, heu heu surtout bon, si en plus, heu, ma mère est là, heu, là ça va être vraiment, heu: «Ah mais fait un effort», enfin des choses qui sont complètement hors sujet. Donc mais essentiellement, on va dire, qu'aujourd'hui ça reste quand même ma mère, heu, où où où ça reste le plus difficile en fait, heu, et que j'ai l'impression systématiquement de marcher sur des œufs juste pour, heu, bah, poser mes limites quoi.
à ce niveau là? D'accord. Mmh. Bien sûr. Mmh mh. Mmh. D'accord. Mmh mh. Bien sûr. Et est-ce que tu as essayé de lui dire vraiment sur un temps calme, c'est-à-dire hors, heu, moment où elle te donne des conseils, heu, non sollicités? Est-ce que tu as essayé de lui dire: «Maman, voilà, écoute là j'en ai je je suis suivi, heu, j'ai, heu, toutes les personnes, heu, compétentes, heu, qui, heu, qui me prennent en charge, je ne veux pas de tes conseils» <chuckles> enfin de manière peut-être un peu plus un peu plus, heu, altruiste, on va dire. «Hem, parce que, heu, ça me, hem, <clicks tongue> ça me perturbe, heu, ça me ça me ça m'agace, voire, heu, ça me met en colère, heu, puisque je prends déjà soin de moi et heu, tes conseils ne sont pas ceux, heu, qui me sont, heu, qui me sont donnés par le corps médical. Donc heu, est-ce qu'on peut, s'il te plaît, heu, aborder d'autres sujets que ce sujet là?»
Mmh mh. Mmh. Bah, j'ai déjà essayé et ça, justement, heu, c'est ça qui a déclenché, heu, la dernière dispute. Heu, dernièrement, hem, j'ai essayé vraiment, en fait, heu, j'ai pris le temps plusieurs fois, hein, depuis des années mais là, heu bon elle avait son contexte aussi, elle était fatiguée et tout. Mais donc c'est vraiment parti, heu heu, c'est parti en vrille sur une discussion au téléphone, heu, par rapport à des, heu, pseudos conseils, hein, parce qu'il y a pas d'autre mot. Et hem, j'ai vraiment essayé, heu, de rester calme, de lui expliquer une énième fois. Et la réaction que j'ai eue c'est: «Oui, mais, heu, tu es le cobaye de tes docteurs», enfin des cho en fait, des projections qui reflètent pas du tout, en fait, ma relation avec mes docteurs, en fait. Qui au au en fait, auprès d'eux, déjà, ne serait-ce que par expérience, les conseils qu'ils m'ont donné et leur suivi et leur écoute, leur bienveillance tout ça, va enfin, c'est c'est en fait, tu tu tu vois? C'est ça fait partie même, ç même d'établir ça, jusqu'à présent, je me suis pris des murs, en fait, avec ma mère parce que, heu, bah, je sais pas si c'est qu'elle pense qu'elle sait mieux, heu, j'imagine qu'elle a mon intérêt à coeur et voilà, donc j'essaie aussi de prendre des pincettes mais, du coup, ça va être des attaques personnelles sur mes docteurs, heu, qui, heu, vraiment, heu, sont les dernières personnes à blâmer, heu, en l'occurrence quoi.
Mmh. Mmh. OK. Mmh mh. Mmh. Et alors elle doute elle doute du corps médical? Elle a l elle, heu, elle pense quoi? Que qu'en fait ils te ils te soignent mal? Tu penses que c'est une ça naît d'une inquiétude?
Alors en fait, elle me dit que: «ça avance pas, heu,» c'est-à-dire qu'en fait c'est c'est paradoxal. Parce qu'en même temps, on a essayé donc plusieurs, heu, choses, plusieurs techniques, heu, heu, des b différentes machines, enfin dire que et effectivement c'est on va dire ce sont des choses qui s'améliorent d'année en année, on me propose des différentes solutions, heu, dire, j'ai un suivi régulier. Hem, mais en fait pour elle «Oh, beh, oui, mais ça va pas assez vite». Mais elle comprend pas qu'en fait en me stressant, en me mettant la pression sur quelque chose que j'ai pas choisi, que je vis déjà, le dire en fait, tu vois c'est ça vient parasiter déjà, on on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire eux, heu, si s même si c'était possible d'avoir, heu, plus de financement, heu, de la région, heu, heu, de l'état, heu, pour mettre d'autres protocoles, heu, heu, ça bon c'est des choses qu'on a complètement évoquées avec mes docteurs. Et en fait, heu, bah, ils sont aussi bloqués et ils essaient toujours de me proposer, bah, là du coup il y a eu, heu, voilà, on a reçu telle machine, heu, ça peut vous aider, heu, par rapport à ça, on va on va faire des on vous fait des séances quoi programmées, heu, tous les 6 mois. Et hem, en gros, heu, c'est de la stimulation, heu, magnétique et en gros, heu, bah, heu, ma mère qui n'y connaît rien, heu, je crois alors il y a peut-être s elle ses expériences passées vis-à-vis du corps médical, heu, ou heu, peut-être qu'elle s'est sentie pas écoutée, plus jeune quand elle a eu des difficultés de santé. Mais le truc, c'est qu'elle vient un peu contaminer moi mon expérience et mon vécu et sans réaliser que ç ça me rajoute non seulement du stress, mais en plus les les conseils qu'elle me donne justement sont pas du tout adaptés. C'est-à-dire que dans ma situation, par exemple elle me conseille de faire du yoga, mais quel est le rapport? Vraiment, tu vois?
D'accord. Bien sûr. Mmh. D'accord. Mmh. Mmh. Ouais. Non, je comprends à quel point ça doit être, heu, ça doit être difficile et pesant pour toi au quotidien. Et est-ce que tu as év éventuellement, alors tu es pas obligé de de le faire parce que ça voudrait dire que c'est un peu intrusif, mais heu, est-ce que tu as déjà proposé à ta mère de venir par exemple avec toi rencontrer un de tes un de tes médecins, pour qu'il lui explique en fait lui directement, heu, tu vois? Qu'elle puisse avoir une personne, heu, qui a une posture, heu, médicale, heu, heu, un peu d'autorité entre guillemets et et qui lui expose vraiment, heu, tout que ce tout ce que vous avez mis en place. Donc, quels sont, heu, exactement les traitements, heu, qu'ils te qu'ils te proposent et pourquoi, c'est une bonne chose et pourquoi les solutions qu'elle elle te propose ne sont pas réalistes et ne sont pas cohérentes avec, heu, tes difficultés? Tu vois ce que je veux dire? Essayer de, heu, de la mettre dans une situation où, heu, elle a le corps médical qui lui explique directement à elle, heu, les choses telles que tu es en train de les vivre, heu, actuellement.
Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Bah, en fait, il y a j'ai essayé une fois, mais ça remonte à il y a 9 ans et, heu, elle a fait n'importe quoi. Voilà, en fait, je lui ai proposé de rencontrer mon docteur, heu, de l'époque, heu, avec qui voilà qui a un suivi avec mon docteur d'aujourd'hui, enfin tout a ét bien été coordonné, donc, heu, voilà, au niveau là, heu, il y a pas eu de de perte de qualité vis-à-vis de ça. Mais du coup avec ma précédente docteure, j'ai ess j'ai voulu la f heu, qu qu qu qu'elles se rencontrent et, heu, en fait, heu, ma mère a très très mal réagi une fois sur place, heu, elle a fait n'importe quoi. C'est-à-dire, elle a commencé à s'emporter, en disant que: «Oui, mais c'était pas facile pour elle non plus et tout,» à tel point que ma docteure a dû la mettre à la porte. En disant: «Mais là en fait, heu, c'était pas dans ces conditions que je devais vous recevoir, donc voilà quoi». C'est-à-dire que ma mère, bon, elle est très émotive, je comprends, elle a beaucoup de difficultés aussi, mais depuis cette expérience, j'ai un peu de réticence. Mais mon docteur aujourd'hui, enfin en gros, j'en ai 2, heu, une dans une autre région et une, heu, donc, heu, à à l'URC et une, heu, dans ma ville et celle dans ma ville, heu, m'a déjà proposé ça. Mais j'appréhende beaucoup, par rapport à ce qui s'est passé, heu, avec ma docteure précédente il y a 9 ans.
D'accord. Mmh mh. Bien sûr. D'accord. Mmh. Bah, oui, je comprends tout à fait que ce soit difficile pour toi, heu, si ça s'est très mal passé et que et qu'en plus ça a dû te stresser énormément et m voire même te mettre en colère. Je comprends que tu aies pas du tout envie de de reproposer à ta mère de de t'accompagner. Et alors une autre option même si, hem, j'entends bien à quel point c'est difficile et ça te pèse sur le moral, est-ce que tu penses que tu serais en mesure de te dire, heu, ma mère est comme ça. Heu, de toute façon, elle va continuer à me à me donner des conseils qui, heu, je le sais ne sont pas adaptés du tout à ma situation, qui je le sais sont complètement déconnectés de ma réalité, je passe outre, hem, j'ent j'entends, j'ignore et heu, et j'essaie de maintenir des relations, hem, tu vois? Qui qui ne prennent pas en compte ces conseils-là, puisque j'ai l'impression que mmh
Complètement ouais. Mmh. Ouais. Mmh mh. Mmh.
que ta mère a du mal à admettre, heu, et à entendre que, heu, que ta situation est prise en charge et que c'est pas à elle de te donner des conseils et que tu sais ce que tu fais.
Bien sûr. Ouais. Bah, c'est ch tu soulèves vraiment un un point intéressant, heu, dans le sens où j'ai de la culpabilité en fait à ignorer ça, mais en fait, je pense qu'il y a que ça à faire. D'accepter, que de toute manière, elle va probablement continuer, heu, à m'en donner et que quand je réagis en me justifiant déjà, je me sens mal, mais de toute manière c'est pas compris parce que, heu, heu, vous voyez, heu, elle s'en prend à enfin elle va sur d'autres terrains et ça n'a aucun sens. Donc du coup peut-être que le fait de b le fait d'accepter cette situation, mais du coup sans rentrer dans sans rentrer en réactivité, heu, bah, presque en ignorant, en me disant bon, bah, voilà changer de sujet ou parler d'autre chose, heu, me permettrait au moins de de ne pas mettre le doigt dans l'engrenage, ouais carrément.
Mmh. Exactement, de garder un tout petit peu de distance, heu, pour passer vite à autre chose et et peut-être qu'au fur et à mesure elle pourrait presque se lasser, tu vois? Si tu réagis plus, heu, éviter les sujets, heu, puisque de toute façon, il y a pas de réaction de ton de ta part quoi.
Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Oui c'est vrai ouais. Mmh mh. Non, beh, tu as tu as complètement raison en fait, c'est c'est exactement ça. Je pense que c'est il y a il reste plus que ça à faire, c'est-à-dire de de l'écouter, dire oui, oui et de passer à autre chose et peut-être qu'effectivement elle se lassera et, heu, je mais en tout cas, heu, vraiment, heu, bah, ça m'a fait déjà du bien d'en parler et je te remercie vraiment pour, heu, pour ton écoute et ta bienveillance, je vais essayer de d'agir plus comme ça à l'avenir.
Avec plaisir.